Certo.
Eh, di quanto contasse per lui. Ecco e magari, mhmm, io essendo un po' più ragazzino ai tempi non non stavo a ehm, cioè magari, mhmm, gli facevo qualche commento in più: "Ma ma perché magari non ti vesti un po' meglio?" Però cioè non ovviamente non gliel'ho detto in questo modo, però.
Ma lo lo consideravi un po' trasandato quindi, diciamo? Ai tuoi occhi?
Ehm, sì, qualcosa del genere. Esatto, esatto, esatto. Però ripeto erano aspetti che non cont cioè non contano tanto alla fine.
Eh Certo, certo, certo. Magari glielo dicevi anche un po' ironicamente immagino, no?
Ovvio, ovvio, ovvio, sì, esatto esatto
Ma senti, e e e lui cosa diceva quando gli dicevi questa cosa?
E lui dice diciamo che, essendo anche cose un po' più "superficiali" tra virgolette, non sempre, poi dipende dipende, perché anche un vestito può essere può rappresentare modi di essere, modi di fare, di vedere la realtà anche profondi. Non bisognava fare di tutta l'erba un fascio, però sai com'è nel giorno d'oggi, ehm, tramite i vestiti sì, può eh
<chuckles> Certo. Eh beh sì, tramite i vestiti si è ehm però sì, è sempre una questione di apparenza, per cui magari appunto se mi dici, che era così un filosofo, che ti ha fatto pensare, ehm, in maniera diversa, magari appunto, per lui, b era una cosa insomma di poco conto, ecco.
Satto, esatto, esatto. Ed è stata così di così di poco conto comunque que questo questa questa serie di aspetti, che noi siamo riusciti ancor fin oggi ad avere un rapporto fantastico, un rapporto da quasi, mhmm, da mhmm, che che io mi auguro in realtà che ogni persona abbia.
Possa avere una persona vicina così, insomma, con cui puoi parlare.
Esatto, esatto, esatto, è davvero mhmm, è davvero bello mettere
Anche di anche di cose, come dicevi, ehm, con cui cioè, una persona speciale, diciamo, con cui puoi parlare di cose, con cui g cioè, di cui, scusami, non non p non potresti mai parlare con con gli altri, come dicevi.
Anche con ironia. Esatto. Poi sai una cosa che in realtà non ti ho ancora detto e vorrei dirti, è il fatto che noi avevamo abbiamo un'ironia davvero, mhmm, epica a tratti, cioè un'ironia, che davvero, magari non posso avere con molte persone, cioè nonostante anche se magari l'ironia, può sembrare ehm, un un aspetto "superficiale" tra virgole ma non lo è, anzi. Però con molte persone lo è.
No, no, l'i l'ironia è la la ba la base. <chuckles>
Con molte persone lo è. Esa esatto, e noi avevamo questa base davvero ehm, davvero avanzata, eccomi. Esatto, condiviso.
Condivisa. Eh, capire capire l'ironia dell'al cioè, se se si ha la stessa ironia, secondo me è una base fortissima per per la conoscenza di persone. Comunque, io ti ringrazio tanto per aver condiviso questa esperienza con con te, e mi hai fatto anche un po' emozionare devo dire. Quindi ti
Ah. E mi fa davvero piacere. <chuckles> Ti ri
ti saluto e ti ringrazio ancora tanto.
ti ringrazio anch'io di cuore. Ciao.